ค่ะ เข้าใจมาก ๆ เลยค่ะ มันเป็นความรู้สึกที่คนเราเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะ ที่เราแบบยังไม่คุ้นชินแล้วรู้สึกว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ของเราอะเนาะ อันเนี้ยถ้าจะให้ น แนะ แนะนำง่าย ๆ นะคะ ทั้งแบบว่าแรก ๆ ที่เราไป ณ วันนี้อะแหละ อาจจะหาจากมุมที่เงียบที่สุดในยิมอะค่ะ ที่คนไม่ค่อย บ พลุกพล่านน่ะ อาจจะเริ่มจากการที่แบบหยืด ยืดเส้นยืดสาย แล้วก็สังเกตดูค่ะว่าในยิมน่ะเขามีแบบว่าเทรนเนอร์ไหม เพราะอย่างที่คุณบอกอะ คุณไม่ได้มีข้อจำกัดทางด้านตัวเงินน่ะเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าลองสังเกตดูเราก็อยากถามอะค่ะว่า อ ยิมที่คุณไปเล่นน่ะเขามีเทรนเนอร์ไหมอะคะ?
อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อืม อ๋อ มีครับ แต่ว่าถ้ามี ถ้าเทรนเนอร์นี่ก็จะเงิน ม ไม่พอแล้วครับผม <chuckles> เงินพอสำหรับแบบยิม แบบเข้ายิมเป็นรายเดือน ถ้าเทรนเนอร์ โอ้โฮ ชั่วโมงละ 500 บาท ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผม
อา งั้นไม่เป็นไร ค่ะ งั้นไม่เป็นไรค่ะ เราเริ่มกันง่าย ๆ นะคะ ทุกวันนี้อะค่ะเทคโนโลยีเยอะ คุณน่ะค่ะเริ่มจากการที่แบบศึกษา ขอเวลานิดหนึ่งเนาะในการศึกษา ในการที่แบบไปค้นหาข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตน่ะค่ะ แล้วก็ดูว่าท่าพื้นฐานง่าย ๆ น่ะในการไปเล่นยิมน่ะคืออะไร แล้วก็ดูแต่ละคลิปวิดีโออะค่ะ ถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเขาหน้าตาใกล้เคียงกับยิมที่คุณไปเล่น คุณก็อาจจะโฟกัสเป็นพิเศษน่ะเนาะ อาจจะเริ่มจากท่า Squat ก่อนก็ได้ค่ะ มันก็เป็นท่าเริ่มต้น แล้วก็ฝึกได้ง่ายดีเนาะ แล้วนอกจากนั้นน่ะค่ะ อย่างที่คุณบอกว่าคุณอยากลดน้ำหนักเนาะ อาจจะแบบว่าเดินบนลู่วิ่งก็ได้ค่ะ เพราะว่าลู่วิ่งน่ะมันก็ไม่ต้องปรับอะไรเยอะไงคะ เราก็แค่กดปุ่มเปิด-ปิด แล้วก็ปรับระดับความชันก็ได้เนาะ ปรับระดับความเร็ว มันมีแค่ 3 จุดเองอะค่ะ ไม่ต้องเยอะในช่วงแรกเนาะ แต่ว่าเรารู้ ก็ ก็คือแบบว่าเรามีพื้นฐานน่ะค่ะมันจะเสริมสร้างความมั่นใจคุณนะคะ แบบเนี้ยพอจะเป็นทางออกที่ดีไหมอะคะ?
ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อื้อฮือ ครับผม อา ครับ อืม ครับ ครับผม อือ ครับ ครับผม อืม ครับ ครับผม อืม โอ้โฮ ดีเลยครับ เออ ก็ ก็น่าสนใจเนาะ คือแบบ เอ่อ พอมาดูตามคลิปก็ดูให้แม่น ๆ แล้วก็แบบอย่างน้อยเราก็จะเหมือนกับว่ามีความรู้พื้นฐานนิดหนึ่งแล้ว อย่างน้อยก็คงแบบ อ่า เล่นท่าอาจจะไม่สวย แต่ก็เล่นถูกจุด อะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนลู่วิ่งก็น่าจะ ปกติก็วิ่งนิดหนึ่งอยู่แล้วครับ ผมไม่ค่อยห่วงพวก อ่า อุปกรณ์แอโรบิกหรอกครับ อันนั้นพอใช้งานได้ ผมห่วงแบบพวกยกเวต อย่างเงี้ย ผมกลัวเวลาผมยกไม่ไหว หรือว่ายกพลาด หรือว่าท่าผิด อย่างเงี้ย คุณว่ามันจะมีคนมามอง ม เราแล้วแบบ แบบเอาไปนินทาไหม หรือว่าแบบเอาไปคิดในหัวไหม คือแบบจริง ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปส่องสมองเขาเนาะ แต่แบบมัน มัน มันกังวลยังไงไม่รู้อะครับ รู้สึกแปลก ๆ ที่ ที่แบบมีคน เหมือนคิดไปเองว่ามีคนมองด้วยซ้ำมั้ง ผมว่าไม่มีใครมองหรอก อืม
อา ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ อา